Sì. No. Eh, okay, okay. È anche vero che queste piattaforme fanno miliardi di miliardi di euro e dollari di introiti e co e comunque sia, insomma, in teoria hanno delle degli ehm, de mhmm, dei dipartimenti che controllano i contenuti, no, però evidentemente non sono mai abbastanza. Ehm, chi p chiaramente vengono postate talmente tante schifezze al secondo che
Sì. Sì, sì. È quella, che quello che viene postato sicuramente è superiore a tutto quello che puoi controllare.
Sì, sì, certo, certo. È anche vero che ultimamente c'è stata la no la news che Facebook dopo poco che Trump era salito al governo che avrebbe levato il fact checking delle fake news, non so se avevi letto. Eh, eh, eh. Quindi non farà più il cul il disclaimer. Io poi non non vado molto su F su Facebook, quindi non ho avuto modo neanche di vedere com'era. Quindi ci ci si potrà postare qualsiasi boiata e non passerà per il loro filtro. Quella è tosta, eh.
Ah, no, non ho letto. Ah. Eh, quella è n'altra cosa, cioè, che ormai le fake news so diventate all'ordine del giorno, infatti diciamo che le notizie lette online sui social, a meno che provengono da testate giornalistiche, l'ANSA, quello che è, che roba che seguo, ma sennò scorro senza neanche veramente stare a guardare, perché certe cose sono assurde.
Mh. Sì. Sì. Sì, immondizia. Sì. Sì, io c'ho un amico che crede a tutte 'ste robe, ogni tanto mi scrive su WhatsApp, mi manda i link, hai sentito questo, hai sentito quell' altro, dai siti più improbabili, cioè cose cose allucinanti, dagli alieni a <chuckles> uhm, sì, ma veramente
<laughs> Sì, sì. <chuckles> Sì, è vero, è vero, però pure Eh, ma quelle vedi? Perché c'è gente che che le prende sul serio.
Eh, attecchiscono, attecchiscono su 'ste cose, su quelli un po' meno informati, e un po' più naïve, diciamo così.
Come no. Sì.
Ehm, ma ce n'è di questa gente, eh. Io mi sono sorpreso di in quanti in quanti credono a 'ste cose qua.
Ma sì, anche perché se continuano a farle vuol dire che qualcuno ci clicca sopra, no, per
Eh. Eh, eh, eh.
per andare a leggere.
Sì, sì. Sì, sì, sì.
Perché sennò si sarebbero fermati, insomma.
Se si pensa che c'hanno ci inizia ci hanno influenzato i voti di intere nazioni co 'ste cose qua, no?
Mh. Sì, è vero, è vero. Certo. Sì.
È pazzesco.

Eh, guarda, io sulla censura, mhmm, in generale, sono assolutamente contrario ehm, di ogni tipo di censura. Bisogna dire, che ultimamente i social media sono una fogna, e quindi, um a minimo magari di di regolamentazione, ecco più che censura, magari, una regolamentazione, non c non s non ci starebbe male. Magari ecco, <sucks teeth> anche metterci il nome dove si va, quando si va a postare qualcosa, op su qualche argomento, ecco, magari non per forza che tu debba avere i social con un nome e un cognome, però se vuoi magari avere una voce, e allora a quel punto postare, e non solo fruire magari di contenuti, potrebbe essere una buona idea. Forse risolveremo anche il gro mhmm, mhmm, il grosso della censura, ecco. Te come la vedi?
Mh. Sì. Quello sì. Esatto, sì, sono d'accordo. Sì. Sì. Mh-mh. Sì, sì, è vero. No, io pure sono allora, non sono molto favorevole alle censure in generale, come dicevi tu, però ecco, alcuni contenuti, per quando riguarda i social media, sicuramente li censurerei, o perlomeno, dovrebbero essere tutelati in qualche modo. Che poi specialmente non so a te, ma nell'ultimo periodo, specialmente magari su Facebook, escono dei video che mi chiedo come facciano a esserci. Sì.
Mh. Sì. Ah-ah. Ah, ah, ah. Sì. Sì, eh, ma tipo quelli mhmm, <clicks tongue> tipo quelli che arrivano da un al altro pianeta mentale, di gente che tipo fake news, cose del genere o o cosa?
Sì. .Sì, sì, anche fake news, ma proprio anche a livello di di mhmm, come si dice, di video espliciti, molto espliciti.. Sì, su Facebook.
Ah si eh, su su Facebook, tipo content creator semi porno?
Eh! Abbastanza sì, cioè nel senso, ma pure, magari anche, mhmm, purtroppo conosce c neanche conoscenti, signori di una certa età, no, che che cioè che ho visto mezza volta durante il lavoro, e quindi richiedono le amicizie, a volte pubblicano storie che io gli dico: "Ma come è possibile che riesci a mettere le foto di queste?" Che praticamente è palese, ma o giornalmente lo fa, eh.
Ah, ah, ah, ah. Okay. Okay. Ah-ah, e quindi ti chiedono amici Ma ma dai. Ah, ah. Sai questo non mi è mai capitato, sarà che ho poca gente su Facebook, ho fatto una pulizia qualche anno fa, e e non essendo molto più a contatto col pubblico, ho poche, fortunatamente, richieste. E quindi no e quindi praticamente sì, in questo caso, cioè, quasi a violare anche le termini e condizioni della piattaforma.
Ah-ah. Okay. Esatto, esatto, esatto, proprio così a violare proprio i termini, sì, sì, ma alcune ma non solo quello, magari anche, ehm, diciamo disavventure, ultimamente è uscito un video molto brutto, di una donna che era stata aggredita, da un cinghiale.
Ah, ah, ah, ah. Sì. Ah-ah.

Diciamo che sui social c'è anche appunto gente che ancora non riesce forse bene a capire neanche il funzionamento, perché magari vedo ancora quelle persone che pubblicano, scrivono: "io non do il mio consenso," ah che che <laughs> che dici: "Ma che stai dicendo?" Cioè, ma come ti viene in mente? Però purtroppo vabbè, è è quello, è.
Sì. Sì. Mh-mh. <laughs> Esatto, esatto, sì. Sì. <laughs> A chi parli? <chuckles> Eh sì, eh sì, ma eh sì.
E quel pubblico di Facebook è un po' più andante.
Sì, sì, sì, si, ma è è v è veramente pericolosa 'sta cosa qua, è pericolosa, quindi ehm, ci vorrebbe quasi un patentino per per poter usare eh.
Sì, sì, è vero. <clicks tongue> È quello, perché poi parte da uno e a raffica vanno tutti, capito? Uno segue l'altro. Ogni tanto mi esce qualche cosa di di robe fuori dal comune.
Sì. Sì, sì. Eh. Sì, sì, mhmm, ehm, pazzesche.
Cioè, come anche quando fu del dei vaccini del Covid.
Mamma mia ti stavo dicendo quella cosa lì, lì abbiamo proprio dato il massimo.
Cioè, là abbiamo dato il massimo penso.
Sì, sì, sì, anche se sicuramente si si può ancora migliorare eh, mai limite al peggio, eh. Diceva mi pare Einstein che non era sicuro se l'in l'infinito fosse se l'universo fosse infinito, ma sulla stupidità umana invece era è una cosa del genere, in ogni caso, eh. Ehm, sì, sì, ma io ce l'ho avuti anche in famiglia della gente familiari che hanno tentennato con sta cosa qua dei vaccini a suon di leggere boiate online.
Ah, sicuro s <laughs> sicuro. Sì. E quello è sicuro. Si, sì, è vero. Mh. Mah sì, perché poi, capito? Ecco no, infatti. Una cosa buona è che adesso, ehm, devono mettere quando magari pubblicano video con l' AI, deve essere specificato.
Perché era una mitragliata. Mh-mh. Ah-ah, ah, ah, okay.
E p deve essere messo, scritto che è un contenuto creato con AI, perché pure là certe volte creavano cioè, è è successo che hanno passato dei video creati con l'intelligenza artificiale al telegiornale.
Okay. Sì.